Ừm, dạo gần đây thì mình cảm thấy khá là bối rối ấy, bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, từ khi mà mình muốn đặt mục tiêu là, ờ, mình phải để dành tiền để mua cho mình một ngôi nhà.
Ừm, chà, bạn đang có cái ý định là mua nhà, đúng hông nè? Vậy thì, ờ, ừm, ờ, để mà mình có thể có những cái, ơ, chia sẻ thêm với bạn á, thì mình cũng có một vài câu hỏi để mà làm rõ cái, a, tình huống của bạn nha! Ừm, hồi hiện tại hiện tại á, hổng biết là cái thu nhập cố định của bạn và những cái chi phí hàng tháng của bạn nó như thế nào á?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, thực ra thì cái thu nhập của mình hàng tháng mình nghĩ là khá là ổn so với cái độ tuổi này, nhưng mà thực sự là, ờ, mình mình rất là nhiều khi á, mình không hiểu đó là tiền của mình, ờ, đi đâu mất. Có nghĩa là có nhiều khi tháng tháng cứ nhận, ừm, được như vậy, và mình nghĩ nó cũng khá là một số tiền khá là lớn, nhưng mà c cuối tháng thì lại dư không bao nhiêu, và mình cũng chẳng có một cái khoản tiết kiệm nào thực sự là ổn định ấy. Nên là mình luôn có ý thức là, ờ, chắc là mình nên tiết kiệm ha, ờ, mình có thể là một tháng mình để ra bao nhiêu tiền đấy, nhưng mà thường thì nó chỉ là những cái khoản nhỏ lẻ cho một cái mục tiêu ngắn hạn, là, ờ, hè này mình sẽ đi du lịch, hay là mình sẽ muốn mua một cái điện thoại mới, kiểu như vậy, chứ còn để mà một cái kế hoạch lớn như mua một ngôi nhà ấy, thì thực sự mặc dù là cái mong muốn là có đấy, nhưng mà để thực hiện hóa điều đấy thì mình cũng chưa biết phải làm thế nào.
Ừm. Ừm! Ừm, đi du lịch. Ừm. Chà, vậy thì hổng biết là bạn, ờ, như bạn chia sẻ là bạn có tiết kiệm đó, thì bạn đã tiết kiệm được, ừm, nhiều chưa và bạn có đang có nợ nần hay là vay tín dụng gì hông?
À, nợ về về nợ nần hay vay tín dụng thì hiện tại mình đang không có, còn việc tiết kiệm được nhiều chưa thì thực sự là s số tiền đấy để mà so với cái số tiền để mình mùa m mua có một có thể mua được một chiếc căn chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ là còn hơi xa.
À, vậy thì, ờ, hông biết là bạn, ờ, có cái dự định là sẽ cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó trong bao lâu, chẳng hạn như là 3 năm, 5 năm hay là, ờ, như thế nào bạn? Và cái bạn có hừm hừm cái giá trị của cái ngôi nhà mà bạn mong muốn là bao nhiêu chưa?
Ừm. Ừm, thực sự thì mình mong muốn đương nhiên là mong muốn thì mình nghĩ là ai cũng như mình thôi, là càng sớm thì càng tốt ha! Bởi vì là, ờ, mình cũng có theo dõi cái thị trường, gọi là, đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó tăng, gọi là, phi mã luôn. Ngày nào nó cũng năm nào nó cũng tăng rất là nhanh, và đương nhiên là nếu mình mua càng sớm á thì mình sẽ càng đỡ phải mua cái giá nó cao hơn. Nên là, ờ, cái cái mục tiêu mà mình hướng đến thì chắc là những căn hộ ở tầm trung cấp thôi, chắc là tầm 4.000.000.000-5.000.000.000 để mà, ờ, sau này nếu mà mình có lập gia đình thì mình cũng có phòng để mà cho con cái của mình s sinh hoạt nữa, còn nếu mà một phòng ngủ thì mình nghĩ là hơi ít, hơi bé.
Ừm. Ừm, có theo dõi tin tức này. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu nha! Chà, xem ra qua những gì bạn chia sẻ thì bạn khá là có ý chí cầu tiến đó nha. Muốn mua nhà nhưng mà không chỉ nghĩ đơn giản là mua một cái nhà thôi, mà là phải nghĩ cho cái gia đình nhỏ trong tương lai của mình nữa, đúng hông? Cái nhà quá bé á, thì cũng không thể nào thoải mái cho vợ và, ừm, các con nhỏ của mình sinh hoạt được nè. Cần phải, ờ, có phòng riêng cho con rồi, ờ, kiểu như là, phòng thay đồ, ờ, tủ quần áo các thứ này, nhà vệ sinh các thứ nữa. Vậy thì hông biết là hiện tại á, bạn có đang, ừm, có cảm thấy là có những cái áp lực từ xã hội, gia đình hoặc là bạn so sánh với bạn bè của bạn trong chuyện mua nhà hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Ừm, mình nghĩ là có đấy. Bởi vì đến một cái độ tuổi mà khi mình thấy những người bạn xung quanh của mình, người ta bắt đầu ổn định được, người ta bảo là an cư lạc nghiệp ấy, thì đó dầu bạn các bạn của mình, ờ, t mọi người cũng đã có đương nhiên là mình biết là người ta cũng có cái sự hậu thuẫn đến từ gia đình hoặc là từ những người xung quanh đi. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì, ờ, mình không có may mắn được như thế, mình sẽ phải tự cố gắng là làm sao để mình có thể tự mua được thôi. Nhưng mà mặc dù biết là như vậy rồi, có thể nó phải là một cái lời động viên cho bản thân ha. Bởi vì là ngày xưa m tự nói là, ờ, không phải là tại vì mình không biết không không đủ giỏi bằng người ta mà tại vì người ta may mắn hơn mình. Nhưng mà thực sự thì đó là nói vậy thôi, chứ còn để mà suy cho cùng thì mình cũng rất là tủi thân, cũng khá là buồn ha. Đúng rồi.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, cũng hơi tủi thân, đúng hông? Ừm, thì mình cũng rất là chia sẻ với bạn về cái, ơ, cảm xúc này thì những cái cảm xúc của bạn á, nó rất là, ờ, gọi là, chính đáng, và nó rất là phổ biến đó. Thì cái việc mà so sánh bản thân, ờ, với người khác vào thời buổi, ơ, hiện đại như bây giờ, đặc biệt là lúc mà mạng xã hội nó đang rất là, ờ, tràn lan á, thì rất là dễ dàng để mà so sánh mình với bất kỳ một ai. Thì từ đó nó sẽ ngầm gây ra cái sự áp lực lên chính bản thân mình, thông qua những cái hình ảnh mà bạn xem trên mạng xã hội đó. Thì bạn có thể tự nhủ là, ờ, hiện tại á, thì bạn đang ưu tiên cho những cái trải nghiệm cá nhân hơn. Chẳng hạn như như bạn có chia sẻ là bạn tiết kiệm để mà đi du lịch đó, đó, thì bạn đang mong muốn là trong cái tuổi, ơ, kiểu như, tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đó, thì có thể đi du lịch nhiều hơn nè, trau dồi những cái trải nghiệm nè. Còn bạn bè của bạn họ không có hướng về cái, ơ, cái mục tiêu giống như bạn, có thể là họ mong muốn là, ờ, không cần phải đi đâu hết nhưng mà cần phải mua nhà trước. Thì bạn có thể, ờ, nghĩ là giống như là mỗi người á, thì sẽ chạy theo những cái đam mê, những cái mục tiêu khác nhau cho nên là, ừm, cũng không quá nhất thiết là phải so sánh người này tới người kia tại vì mỗi người là đi theo những cái mục đích khác nhau mà. Cái việc so sánh nó sẽ trở nên rất là vô lý và làm cho bạn áp lực thêm thôi.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, thực sự thì mình cũng không phải là không hẳn là quá áp lực về cái chuyện là so sánh bản thân mình về đ về người nào. Bởi vì là cái điều mà làm mình stress nhất, cái điều mà làm mình cảm thấy là khó nhất ở trong cái công cuộc mà dành dụm tiền để mua nhà á là cái lần rào cản lớn nhất đấy chính là mình không có giỏi quản lý chi tiêu. Ừm. Không mình không có một cái khả khả năng một cái khả năng, gọi là, thói quen tiết kiệm đều đặn ấy. Kể bởi vì kể cả những cái chuyến du lịch đấy á là mình đã rất là muốn đi rồi. Ờ, mình nghĩ là, ờ, nó dễ, có nghĩa là mình chỉ cần tiết kiệm đâu khoảng tầm 2-3 tháng thôi là mình có thể làm được rồi. Còn những cái mục tiêu mà thực sự ờ, như cái lớn nhất đi, cái cái mà mục tiêu nhiều nhất mà mình đã từng đạt được là mình mua một cái, ờ, xe máy, một chiếc xe máy tự mua thì, ờ, mình cũng đã phải trầy trật cả năm trời. Mặc dù cái giá trị của chiếc xe máy đấy, mình nghĩ là mình chỉ cần tiết kiệm khoảng tầm đâu nửa năm là mình có thể mua được rồi, nhưng mà tại vì mình không có biết quản lý chi tiêu, và cũng không có biết, ờ, tiết kiệm như thế nào ấy, nên là nó đã bị delay <chuckles> lên tận nửa năm.
Ừm. À! Quản lý chi tiêu. Ừm. Đúng rồi! Ừm. Ừm, thì về cái phần mà, ờ, tiết kiệm để mà, ừm, tiết kiệm nhiều hơn á, thì nó là cái vấn đề khác nha, kiểu, nó cũng rất là nhiều đó. Thì chia sẻ thêm với bạn một xíu về cái vấn đề tiết kiệm nha, đó là mỗi khi mà bạn, à, nhận lương hằng tháng đó, hoặc là bạn có những cái thu nhập nào khác đó, bạn hãy bỏ tiết kiệm trước. Có nghĩa là bạn nên bỏ tiết kiệm trước từ 20 cho tới, ờ, 30% cái khoản tiền của bạn nè. Vì bạn đang muốn mua nhà, đúng hông? Đó là một cái mục tiêu rất là lớn, mà nếu như bạn để tầm 10% đi thì đôi khi là nó bị ít quá. Thì dĩ nhiên là bạn cũng phải, à, cân đo đong đếm với lại những cái chi phí sinh hoạt khác. Bạn cũng, ờ, cần phải trả tiền ăn uống, rồi tiền nhà, tiền xăng, tiền điện các thứ nè. Rồi, ờ, ngoài ra á thì bạn cũng cần lập kế hoạch chi tiêu nó rõ ràng để mà bạn nhìn được là, ờ, tiền nó đi vào như thế nào, và đi ra như thế nào, và nó đi ra những cái khoản nào. Mà đôi khi á là nó không có cần thiết cho lắm, chẳng hạn như là đi ăn vào cuối tuần, ờ, quá là nhiều, đi nhậu quá là nhiều chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm cho tiền bạn bị, ờ, bị thất thoát đó. Ừm, thì
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Mình nghĩ đấy là một cái cách rất là hay. Có nghĩa là mình phải phân bổ rõ ràng cái tiền nào là tiền tiết kiệm, với cả là phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng ha! Bởi vì là thực sự thì mình là con trai, là đàn ông con trai, thì đôi khi cái chuyện mà chi tiêu của mình còn hơi, kiểu, bị phung phí những cái điều mà không không đáng ấy, và nó cũng khá là tùy hứng nữa. Nên là để mà, gọi là, lập kế hoạch thì trước giờ mình cũng chưa có. Nên là mình nghĩ là mình sẽ thử thử lên một cái kế hoạch, một cái phân bổ chi tiêu để xem nó có hiệu quả ra sao.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình cũng có một vài cái, ờ, lời khuyên nho nhỏ dành cho bạn, thì bạn nghe thử xem là có thể áp dụng được cho mình hông ha. Bạn có thể, ờ, làm rõ cái mục tiêu ban đầu của bạn này, chẳng hạn như là cái nhà đó là 4.000.000.000 đi và bạn sẽ cố gắng, ờ, cân đo đong đếm với lại cái mức thu nhập của bạn đó, xem là có thể mua được trong vòng, ờ, 3 năm, hoặc là 5 năm hay không? Làm rõ mục tiêu nè và chia nhỏ thành lộ trình, đó. Bạn, ờ, ờ, không chỉ nghĩ đơn giản là, ờ, mình phải mua nhà, mà bạn phải xác định rất là cụ thể đó là cái căn nhà đó là bao nhiêu tiền và mua trong bao lâu, cần chuẩn bị, ờ, cái khoản thanh toán đầu tiên là bao lâu, tại vì bạn có thể, a, ừm, gọi là, vay để mà trả cái phần còn lại đó, thì bạn cần, ờ, xác định trước là cái khoản ban đầu, ví dụ là 1.000.000.000-2.000.000.000 để mà, ờ, trả vào, ừm, lần đầu tiên sau đó là có thể nhận nhà đó. Rồi, bạn có thể, ừm, lập danh s ngân sách, tối giản thôi, nhưng mà nó hiệu quả nè, và chia ra ba nhóm là cần thiết, không cần thiết nhưng mà, ờ, cải thiện chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như là cái phần mà du lịch á thì nó cũng có thể rơi vào là không cần thiết, nhưng mà mang lại chất lượng cuộc sống cao hơn đó, và, ờ, những cái khoản mà có thể cắt giảm hoặc thay thế nè, điều này á nó sẽ giúp bạn thấy ngay những cái, ờ, khoản tiền mà nó bị rò rỉ ra á, để mà mình hạn chế lại đó bạn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ.
Thì bạn thấy là cái cách này có được hông?
Ừm, mình nghĩ lấy là một cái cách cũng rất là hay và mình cũng chưa thử, bởi vì là thực sự chỉ cần nghĩ đến cái việc mà mua nhà thôi ấy, ừm, mình sẽ bị, gọi là, rất là choáng ngợp bởi vì cái số tiền nó thực sự nó rất là lớn. Đúng rồi, nó rất là lớn và, ừm, đương nhiên là khi mà thế ấy, thì mình sẽ dễ bị nản và nản chí và bỏ cuộc ấy. Thực sự mình còn chưa dám đi những cái bước đầu tiên ấy, bởi vì mình sợ là đi, à, gì đến đâu cũng không được, đi đến mãi không đến. Mà tại vì cứ mục tiêu đặt xa như vậy á, thì mình lại sợ bỏ lỡ những cái cái mà mình muốn làm hơn. Ví dụ như là, như mình có chia sẻ là mình rất là thích đi du lịch ấy, thì đấy, thì mình không biết là, ờ, mình có nên bỏ qua cái chuyện đấy để mình ưu tiên cái việc mua nhà không? Nên là thực sự mình cũng chưa có dám đặt chân những cái bước đầu tiên nữa. Không biết là có cách nào để mình có thể xác định rõ tâm lý hay là làm sao để mình có thể, ờ, dọn đường những cái bước đầu tiên nó nó dễ đi hơn để mình có thể bắt đầu một cái hành trình, gọi là, thu thập dành dụm tiền để mua được một căn nhà không ta?
Ừm, quá là lớn, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm, bạn có thể làm thêm cái bước đó là xem xét, ừm, những cái lựa chọn khác thay vì bạn chỉ chăm chăm vào cái việc là mua nhà chung cư đó bạn. Chẳng hạn như là, ờ, bạn có thể xem xét những cái nhà mà ở ngoại thành nè. Ừm, tùy vào tính chất công việc của bạn nữa, có thể là nó có thể làm được remote hoặc là, ờ, làm online đó bạn, hoặc là thuê nhà một thời gian trước để mà giảm áp lực nè, hoặc là bạn, ờ, tìm những cái căn hộ trả góp nhỏ nhỏ và, ờ, tùy vào cái mức, ư, thu nhập của bạn đó. Thì không phải mua nhà, ờ, gọi là, mua nhà càng sớm càng tốt, mà điều quan trọng là phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái năng lực của bạn. Ngoài ra á, ừm, cũng rất là khích lệ bạn là cái mục tiêu lớn như là mua nhà á, nó sẽ luôn tạo cái cảm giác là quá xa giống như là bạn có chia sẻ vậy đó, thì đó là một cái tâm lý chung nè, ừm, bạn hông cần phải quá lo lắng nha. Nhưng mà, ờ, bạn hông cần phải, ờ, gọi là, quá lo lắng về cái vấn đề đó, mà mình cần phải ổn định và tiết kiệm đều đặn đó bạn, mỗi tháng tiết kiệm được dần dần dần. Đó là một cái bước, ừm, gọi là, những cái bước nhỏ đầu tiên quan trọng rồi đó.
À. Ừm, có nghĩa là bây giờ mình phải tập trung xác định tư tưởng trước và hãy đi từng bước đầu tiên thật là nhè nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để mình có cái đà trước, đúng không? Thực sự thì đó là một cái cái cái cách là rất là hay bởi vì là, ờ, cái suy nghĩ của mình <laughs> từ khi bắt đầu có ý định đến bây giờ nó luôn là hoảng loạn, luôn luôn là "Trời ơi, quá khó để làm được cái điều đấy, nên là thực hay là thôi mình không làm nữa ta," đúng rồi, nên là thực sự từ những cái chia sẻ của bạn, ừm, nãy giờ và những cái mẹo mà bạn đã đặt, ờ, chỉ cho mình á, thì mình nghĩ là, ờ, nếu mà mình có thể áp dụng được những cái điều đấy và lên với mình một kế hoạch, nó, gọi là, nó chi tiết và mình xác định được cái nào mình nên bỏ, cái nào mình nên, ờ, nên giữ lại á, thì mình nghĩ là mình sẽ sẽ làm được.
Ừm, đúng rồi. Ừm, tại vì nó quá lớn là. Ừm. Ừm. Thì về cái phần du lịch á, thì bạn có thể cân nhắc là lựa chọn những cái điểm, ơ, du lịch mà nó, ờ, vừa túi tiền hơn để đó, đi những cái chỗ mà nó, ờ, rẻ hơn đó bạn, để mà mình có thể là vừa cân nhắc là đi du lịch được nè, mà vừa có thể để dành tiết kiệm được và cũng, ờ, quy định với bản thân là kiểu như 1 năm thì mình chỉ đi tối đa 2 lần hoặc là 1 lần gì đó nha bạn. Thì mình hy vọng là những cái, a, lời khuyên cũng như chia sẻ của mình đó, nó sẽ, ờ, giúp bạn, ờ, phần nào để mà, ờ, giải quyết được cái vấn đề của bạn nha.
Ừm. Vầng. Vâng ạ, cảm ơn bạn về những chia sẻ ngày hôm nay và mình sẽ thử áp dụng nó ngay từ hôm nay và mong là sẽ đạt được một cái hộp quả mình mong muốn.
Ừm, chào bạn nè, bye bye!